Kalau itu sih enggak ya karena kan memang aku enggak tinggal di Jogja ya ketika sudah menikah nih tapi kalau su pas masih kuliah, ya memang tinggal di sana tapi pada saat menikah memang enggak jadi memang, kendala paling utama sebenarnya bahasa gitu dan sopan santun kita nggak aku enggak tahu tuh batas sopannya sampai mana nih gitu kalau sama yang, heeh, orang tua orang tua itu kan, eee eee, kita batas sopannya ya sampai mana yang enggak enggak yang nggak dianggap enggak sopan itu sebelah mana nanti gitu jadi di situnya yang harus masih harus, eee, senggol ini ya sebelah gitu gimana aman enggak ini boleh enggak ini boleh gitu jadi, heeh, apalagi kan bahasanya kan beda ya antara, anak muda tongkrongan gitu dengan yang sepuh-sepuh itu kan, eee, bahasanya beda, mhm, jadi, eee, harus, nih apa sih ya, eee, bener-bener blank gitu kalau aku sama kalau sama orang orang tua itu apalagi mereka juga, bahasa Indonesianya kan terbatas gitu jadi, ya memang harus ada pasangan yang, bantu ngomong apa tuh? Ngomong apa tadi itu? Oh gitu nanti dia ngomong gitu aku ngomong dia ngomong gitu dia yang penterjemahnya gitu tapi kalau, eee, sama anak muda sih aman gitu ya kita udah tahulah sedikit-sedikit ya, gitu.
Iya iya iya. Mhm. <laughs> Mmm, oke. Iya iya. <laughs> Iya betul. Beda tuh bahasanya. Iya betul. <laughs> Heeh. Pemula. Oke. Mmm. Udah sama-sama tahulah kalau, eee, kamu tuh bukan istilahnya native speaker Jogja gitu ya jadi, kapan aja oke kira-kira tuh dari proses kamu adaptasi ke budayanya, eee, istri dan keluarga-keluarganya tuh susah gak sih?
Mhm. Iya gitu.